มันมี มันได้ประโยชน์หลายอย่างเลยนะครับเนาะ เดี๋ยวผมว่ามันก็แบบ เอ่อ เพราะฉะนั้นผมว่า ทุกคนก็ชวนทุกคนไปออกกำลังกายดีกว่านะ ถ้าเกิดแบบว่าคนที่ไม่ ไม่ออกเลย เพราะว่ามัน เอ่อ เรา ร เราเริ่มนิด ๆ กันก่อนก็ได้ ยังไงมัน ประโยชน์มันมีมากกว่าโทษอยู่แล้ว ว ยิ่ง ยิ่งถ้าเกิดแบบพอเราแบบอายุเยอะ ๆ ขึ้น อะไรอย่างเงี้ย ผมว่า ไอ้ถ้าเกิดเด็ก ๆ อาจจะยังไม่ค่อยเนาะ ถ้าเกิดแบบ บ สมมุติว่า
ใช่ค่ะ ค่ะ ใช่ อืม ใช่ ค่ะ ค่ะ
20 อะไรอย่างเงี้ย ผมว่าเด็กอาจจะยังไม่ค่อย เฮ้ย ไม่ ยังไม่ค่อยเห็นความสำคัญหรือว่า เฮ้ย เราอาจจะมองว่า เฮ้ย "ฉันผอมอยู่แล้ว" "ผมผอม ผมไม่ได้เป็นอะไร" เออ
อือ อืม <laughs> มัน มันไม่ใช่เรื่องผอมเรื่องอ้วนนะ มันคือสุขภาพภายใน <laughs> แต่เขา เขายังไม่ได้คิดไง ยังไม่ได้คิด แบบนี้ อืม <chuckles>
ใช่ ๆ เนี่ยถ้าเกิดแบบ เด็ก ๆ ก็อาจจะยังอ้าง อ ยังมีข้ออ้าง ใช่ ว่า เฮ้ย ไม่เห็นเป็น ยังไม่เห็นเป็นอะไรเลย แต่พอเรา เราเริ่มอายุเยอะขึ้น ก็จะเริ่มแบบ เฮ้ย อ ค่านู่นค่านี่ก็จะเริ่มสูงนะ หรือว่า ปรากฎไขมันสะสมต่าง ๆ ผมว่า ก็ เอ่อ ออกดีกว่า แล้วก็แบบว่าไม่ต้องรอให้ร่างกายเราป่วยหนัก ๆ แล้วค่อยไปออกอันเนี้ยผมว่าน่าจะเป็นเหตุผลที่ดี
ใช่ อืม <tsk> แต่บางคนน่ะ เขาก็แบบ บางคนก็แบบ "เออ ไม่มีเพื่อนเลย" ไม่แบบ อะไรอย่างเงี้ย แต่คือ ถ้ารอต้องแบบมีเพื่อนน่ะ ก็แน่นอนมีเพื่อนมันก็สนุกกว่า ใช่ไหมคะ เออ แต่ถ้าเกิดจะต้องรอว่ามีเพื่อนไปนะ บางทีมันไม่ได้ออกหรอก <inhales> เพราะว่า เพราะว่าเราก็ไม่มีใคร เราก็ต้องทำคน เดียว
อืม อ่า ครับ อือ ๆ อือฮึ อือ ๆ ๆ <chuckles> เห็นด้วย ใช่ อือฮึ ถูกต้องเลย
ใช่ คือเรา เราก็ทำคนเดียว ก็ถึงได้บอกว่าเนี่ยไปหาเพื่อนเอา <laughs> เอาเพื่อน เอาในคลิปนี่แหละ ให้เขามาเป็นเพื่อนเรา ใช่ เพราะว่าเราก็ไม่ได้มีใครแบบไปออกกำลังกายด้วยอยู่แล้ว อืม ค่ะ ก็คิดว่าเขาเป็นเพื่อนเราแล้วกัน คนที่อยู่ในคลิป <laughs>
<chuckles> เพื่อนในคลิปเนาะครับเนาะ อืม อา เออ ๆ อา ใช่ ๆ เอ่อ หรือว่าตามสวนสาธารณะ ใช่ไหมครับ? เดี๋ยวนี้ยังมีไหมครับ ที่เขาบอก เฮ้ย เต้นแอโรบิกพร้อมกันอะไรอะ ที่นำเต้นอะ ผมไม่แน่ใจ ยังมีเนาะ เออ แบบนั้นก็ แบบนั้นก็
ยังมีอยู่ค่ะ ยังมี อยู่ แต่ว่า เออ แต่เรา ส ส่วนตัวไม่ได้ ส ไม่ได้สะดวกไป ใช่ไหม แต่ถ้าได้ไปจะดีนะ สนุกดีคนเยอะ ๆ อะไรอย่างเงี้ย
ใช่ ๆ ถ้าคน อา เนาะ เหมือน เหมือนที่คุณบอกเมื่อกี้ ถ้าเกิดคนที่ คนที่บอก หาข้ออ้างว่าไม่มีเพื่อนอะ เออ ก็แนะนำไปแบบนู้นเลยเนาะ เป็นแบบว่า
ไปหา ไปหาเอาข้างหน้าเลยจ้ะ ได้เลย <laughs>
เออ ป เป็นแบบนั้นเดี๋ยวก็ได้เพื่อนเอง ถ้าเราไปบ่อย ๆ เนาะ เออ เราก็ไป เราก็มีวินัยในการไป ผมว่าเป็นได้เพื่อน แล้วก็ได้ เอ่อ
ใช่ ใช่ ได้ ได้แน่นอน เพราะว่าเขาก็ชอบออกกำลังกายอยู่แล้วเหมือนกันนั้นแหละ ใช่ ค่ะ
อา เอ่อ เผลอ ๆ แบบช่วยกันกระตุ้นจะได้แบบออก มาออกสม่ำเสมอเองเนาะครับเนาะ โอเคเลยวันนี้ ขอบคุณมากเลยครับวันนี้ได้มาแบบแลกเปลี่ยนกันเรื่องการออกกำลังกาย ขอบคุณมากเลยครับ ครับ
ใช่ ใช่ อืม จริง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
ครับ โอเคครับ ครับ สวัสดีครับ
ค่ะ